Et, mais toi en fait dans la vraie vie tu es plutôt voilà, heu, message à l'écrit en SMS sur Messenger ou quoi ou tu es plutôt, voilà, conversation face à face ou même un appel?
Alors moi je serai plutôt, heu, conversation, heu, en face à face ou en appel, heu, de préférence en en voyant la personne pour la simple et bonne raison que, hem, les messages écrits ben, heu, c'est bien mais heu heu, tu q tu vois pas l'intonation, tu vois pas exactement la personne, son ressenti, heu. Et puis heu, des fois même tu fais des messages et on, hem, on voit que la personne a lu le message par exemple mais ne te répond pas, c'est des choses qui me qui m'attire pas des masses, pour être tout à fait honnête.
Ouais. D'accord, mais pourquoi du coup? Ah, oui. Ah, c'est vrai, ouais. Non, c'est clair. Non, ça c'est qu'à mes heu, tiens d'ailleurs tu as peut-être une anecdote justement ou bah, le fait d'avoir, heu, laissé- laissé sur vu, hein, comme on dit heu, ça t'a posé un préjudice ou pas du tout?
Alors, hem, pas de préjudice, heu, à proprement parler, mais c'est un peu l'histoire de ma vie, je déteste ça. <chuckles> Heu, c'est parce qu'en fait je compare ça un petit peu comme dans la rue, heu, si on commence à te parler et qu'on te tourne le dos, je vois ça un petit peu c'est un peu ma métaphore heu
Ah, oui, bah, oui. Ah ouais. Non mais clairement. Clairement, clairement.
de la chose, heu, alors après c'est pas volontaire, hein, mais, heu enfin c'est rarement volontaire mais, heu, ouais, c'est quelque chose que j'apprécie pas des masses.
Mais même dans le milieu professionnel tu préfères, voilà, directement parler à la personne ou même 1 petit message comme ça pour un truc qui est pas forcément très important, ça te convient quand même?
Alors, encore plus, en milieu professionnel je préfère encore enfin je préfère, heu, voir la personne, heu, hem, en face à face parce qu'un peu pour les mêmes raisons, ne serait-ce que pour, heu, l'intonation je je trouve qu'on on entend beaucoup de choses avec l'intonation enfin on ressent beaucoup de choses avec l'intonation. Et le message est un peu neutre et par exemple, des fois, si la personne a quelque chose, heu, à te reprocher mais qu'elle ose pas te le dire tu pourras pas le sentir alors que si c'est en face, normalement, il y aura des petits indices qui, je pense, te mettront la puce à l'oreille.
Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est clair, même, heu, même même pas que dans la voix, dans les yeux, le comportement et tout, c'est clair qu'on on voit beaucoup plus de choses, hein. Mais hem
Tout à fait, le langage verbal, heu, aussi, exactement.
mais du coup, même avec la belle famille, genre si tu aimes pas ta belle famille, hein, heu, est-ce que tu tu préfères quand même, heu, voilà justement les appeler, heu, pour leur dire joyeux Noël ou leur envoyer un petit message?
Alors non, je leur parle pas. Non je plaisante, heu, <chuckles> là pour le coup, peut-être que je privilégierais le message parce que, hem, il y a des hem, bon c'est pas, heu, on on a pas une entente extraordinaire, heu, le respect fait que c'est la base quand même de de de répondre ou de souhaiter par exemple pour les fêtes mais j'avoue que je vais peut-être, là, pour le coup, éviter de, hem, de les voir en face à face mais c'est pas un manque de respect de ma part, c'est juste pour éviter de faire des histoires.
<laughs> Oui, logique. Ouais. Oui bon, d'accord ça se comprend. Mais justement, si quelqu'un est particulièrement timide et qu'ils ont du mal, parce que je je sais que ça existe, hein, les gens qui justement ils préfèrent tout le temps envoyer des z des SMS ou des mails. Toi, tu penses que ce serait quoi le meilleur truc pour pouvoir justement les aider à, voilà, passer le pas et justement faire les appels ou le directement parler en face à face.
<laughs> Bien sûr. Bah, là pour le coup, c'est pas si simple parce que c'est vrai que, hem, j'ai occulté, heu, ce cas là mais c'est vrai que la timidité de certains, heu, fait que c'est beaucoup plus difficile pour des choses même, heu, simples. Heu, donc effectivement, heu, pour certains écrire ça va être beaucoup plus simple, justement, pour éviter tout ce qu'on a cité, heu, précédemment. Je sais pas ce que je pourrais leur conseiller mais dans ce cas de figure, pour ma part en tout cas, je peux comprendre parce que c'est quelque chose, heu, qui est certainement pas facile à combattre. Je pense que c'est un combat au quotidien et heu, il faud voilà, il faudrait qu'il se libère au fur et à mesure mais c'est difficile de passer le pas, heu, j'imagine quand, heu, la personne est un peu bridé sur ça. Et en général ça date pas d'hier, hein c'est des choses qui sont un petit peu ancrée, heu, anc
Ah, ouais. Ah bah, clairement. Ouais, j'imagine. Ouais, ça doit être leur caractère, c'est clair.
Exactement! Le caractère ou une expérience, heu, passée peut-être aussi, heu Sur ce sur ça je peux comprendre mais c'est vrai que, hem, j'aurais quand même, heu, de manière générale tendance à leur demander de se libérer, parce que je pense qu'ils se brident eux-mêmes et qu'ils passent certainement à côté de certaines choses. Alors, ou pas, ça dépend les profils mais, heu, mais je pense que ça les aiderait, mais bon, plus facile à dire qu'à faire, je pense.
Non, c'est clair, heu et surtout s'ils sont très anxieux ou quoi, ça peut être particulièrement compliqué. Mais justement, est-ce qu'il y aurait un petit truc qui leur, p que tu pourrais leur dire, qui leur peut-être leur mettrait, voilà, le le pied à l'étrier pour pouvoir essayer de le faire? Tout à l'heure, tu me parlais de de justement mieux voir comment les gens, ils s se comportent et cetera, heu. Ça, tu penses que ça pourrait les aider, peut-être?
Exactement. Bah, m m moi je reste persuadé quand même que c'est q beaucoup plus simple, hem, d'avoir de de de de vraies discussions en face pour t m encore 1 fois pour, heu et le langage, heu heu, visuel enfin, heu, gestuelle et autres voilà, corporel, voilà je cherchais le terme, heu, et même verbal parce que, hem, heu, je sais pas ce que tu en penses mais à l'écrit, heu, tu ne peux pas, hem, faire ressentir à la personne tout ce que tu aimerais qu'elle comprenne. Donc heu, c'est je pense que z dans tous les cas, heu, ça bride. Après, hem hem, c c'est quand même une situation assez compliquée à partir du moment que la personne a des vrais, hem, heu, des vrais blocages, des vrais freins, heu, sur ça, mais heu, je je je pense encore 1 fois qui que c'est se brider et qu'à terme, il est quand m c'est quand même une bonne chose de pouvoir, heu, échanger de manière normale et puis de même socialement, hein, je pense que c'est quand même, heu, quelque chose, enfin je sais que pour ma part, heu, si j'avais pas ce contact social, ce serait un petit peu compliqué, hein. Après c'est s'isoler, heu, voilà. La modernité fait que maintenant tout passe par les messages et cetera mais heu, en plus ça aide même pas l'écriture du coup puisque c'est, heu, hem, avec le hem, les messages qui se corrigent tout seul donc heu, on y perd sur beaucoup de choses. Mais c'est vrai, pour certains cas, c'est pas plus mal, ouais, <chuckles> je suis assez d'accord.
Mouais, corporel et tout, ouais. Ah, mais complètement. Ouais on en a besoin, hein. Ouais, c'est clair. Non. <laughs> Oui c'est clair. Bah, c'est pas plus mal. <chuckles> Non, ça, c'est clair. Ouais et puis heu, rien ne vaut quand même, voilà faire un sourire à quelqu'un qu'on le croise dans la rue ou même, heu, voilà, heu, qu'on on croise un coworker, hein, ou un le croiser à la machine à café pouvoir papoter un petit peu. C'est quand même mieux que de lui envoyer des messages, hein. Est-ce que toi justement, heu
Bien sûr. Bah, je sais que heu, je t'en prie, je t'en prie dis-moi.
toi tu es est-ce que justement tu as des situations où, justement, tu tu trouves que ça a pas changé ta vie, mais où ça t'a créé des opportunités, justement, de plutôt être, heu, franc et aller au physique, enfin physique sans forcément frapper la personne, hein. Je veux dire: «Juste en parlant» hein. Heu, t est-ce que ça t'a créé des opportunités à un moment, tu penses ou pas?
Oui, oui, bien sûr. Alors, heu, je je je saurais pas dire exactement parce que je n'ai pas la le, hem, eu la réponse de la personne. Mais je sais que, hem, heu, je prends même par exemple, hem, ça m'est déjà arrivé, heu, d'aller dé par exemple, déposer des candidatures spontanées dans certaines entreprises et d'avoir l'occasion de parler avec une personne même, par exemple, heu heu, hors entretien, heu, juste après, par exemple. Et du coup, heu, bah ça donne on m'a donné déjà pas mal de conseils qu'on m'aurait peut-être qu'on m'a pas donné pendant l'entretien donc déjà, on a d'autres informations. Et puis ça permet quand même de tisser, hem, je vais pas dire une relation parce que c'est c'est très court, heu, dans le temps, mais heu, hem, d'avoir des informations et de pouvoir parler d'une manière autre que, heu, que si on s'était cantonné à, hem, heu, au non social. C'est-à-dire, heu, on fait la candidature et on s'arrête, heu, ça m'a apporté des choses après de là à dire que: «Ça m'a vraiment apporté par exemple un travail», je saurais pas le dire. Mais je pense, quand même, que j'ai eu du positif, ouais, heu, je pense quand même que, heu, c'est mieux.
Ouais. Ouais, OK. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est difficile à dire. Ouais. Non, c'est clair. Ouais, puis ça montre à l'employeur ou même à la boîte d'intérim ou quoi que, bah, que tu es engagé, hein, tout simplement que tu es pas juste là en au à appeler ou juste envoyer un mail tous les jours, là au moins en fait tu tu fais l'effort quoi.
Exactement. Mais tu fais bien de dire ça! Tu fais bien de dire ça, parce que je pense que, justement, heu heu alors à l'entretien d'embauche c'est pas le bon exemple par rapport aux messages, heu, en soi. Mais heu, mais c'est vrai que, hem, l l c'est l'engagement, tu je pense que tu ne peux le sentir que si, heu, tu as la personne en face. Heu, la personne pourra t'envoyer plein de messages, ça pourrait être considéré comme peut-être, heu, forcé alors que p ça peut être une preuve d'engagement, mais le message ne te donnera pas le, hem, le l'intonation, heu, comment je pourrais l'enveloppe autour pour pouvoir, heu, comprendre ce que la personne veut dire. C'est mon point de vue, hein.
Oui. Complètement. Ouais, c'est clair. Non, mais je je le partage complètement et puis en plus, heu, tu as tu as ce côté un peu impersonnel d'envoyer le même mail à 500 recruteurs. Alors que quand tu te déplaces, heu, bah, toi-même, heu, directement, bah, tu parles, heu, à la personne donc heu, c'est toi qui est là c'est pas simplement un message que ChatGPT t'aurait donné et que tu, heu, voilà, heu, tu recraches, heu, des centaines de fois en copier coller, quoi. Ça fait une sacrée différence.
Oh, c'est vrai. Exactement! Non seulement c'est impersonnel et puis je pense que tu peux en plus hem, ça peut mettre des des, hem, des atouts de ton côté puisque, heu, justement tu te démarques et heu et je pense qu'au jour d'aujourd'hui il y a tellement de personnes, par exemple, sur un poste que, heu, il faut utiliser toutes les petits hem, toutes q tout les, hem, les possibilités qu'on exactement, exactement.
Mmh mh. Les les petits avantages et les machins, ouais. Ouais, je suis complètement d'accord, ça fait vraiment la différence entre celui qui fait le petit ét la petite étape en plus, le petit effort qui montre sa motivation que celui qui, heu, qui la fait pas. Bon après, hein, chacun a sa propre histoire ça se trouve la personne elle est trop loin pour venir. Mais c celui qui s'est déplacé, voilà, lui c'est sûr, il a le petit avantage en plus.
Evidement. Bien sûr! Exactement et je pense qu'au jour d'aujourd'hui il faut prendre tous les petits avantages possibles et mettre toutes les chances de notre côté. C'est mon point de vue.
<chuckles> Ça c'est ça c'est clair et net. Et du coup même avec heu, en couple, par exemple, tu préfères aussi j'imagine directement parler de en tête à tête même de choix un peu compliqué ou tu fais un préambule par message pour tester un petit peu?
<chuckles> Non, je heu, alors après je suis beaucoup moins, hem hem, j'allais dire: «sévère» c'est pas le bon terme, mais je suis beaucoup moins fermé aux messages quand il s'agit, heu heu, de son concubin ou de sa concubine. Après c'est vrai que pour les les les je pense que toute discussion importante, on peut faire un préambule histoire de prévenir mais je pense que tout doit être, heu, exposé, heu, de manière verbale parce que, heu, dès qu'il s'agit de sujets importants, heu, hem, heu, encore 1 fois le le le le langage, heu, gestuel et autres c'est très, très, très important sur des sujets qui le sont. Donc heu, là pour le coup je pense qu'il faut quand même privilégier ça. Alors après, heu, le préambule évidemment pour prévenir et cetera, peut être, même pour éviter une guerre à la maison. <chuckles> Mais heu, mais sinon oui, oui, il faut hem, de manière générale, j'insiste c'est vrai, hein, mais je pense que les messages sont bien pour prévenir et autre. Mais hem, les les vraies décisions se font, heu, en face à face, je pense.
Ouais. Oui, bah oui. <chuckles> Prendre rendez-vous. <laughs> Ouais, du coup pour des tu partirais plutôt du principe que pour un une quelque chose très simple comme: «Heu, va me chercher du pain, heu. Est-ce que tu peux passer à la boulangerie, heu? Oublie pas d'aller chercher, heu, notre fils à l'école». Un message c'est très bien mais pour les choses un peu plus sérieuses, ouais, c'est quand même mieux de de s'engager personnellement et de de bah, d'y aller soi-même, quoi.
C'est ça, c'est ça. Tout dépend je pense le, hem, le hem, l'importance de, hem, du du du débat, heu, c'est sûr que si c'est pour, heu, des courses, heu, aller chercher l'enfant, heu, prévenir qu'on sera en retard et cetera, oui, on va pas heu, on va pas forcément faire même un visio ou quelque chose. Heu, mais, heu, pour tout ce qui est du reste, tout ce qui est oui, oui, hem, sujet important, heu. Je pense que ça évite pas mal de doute et de zone d'ombre, surtout, parce que parfois ça on s'en rend pas compte mais heu et et en plus le respect alors ça moi en plus j'y mets 1 j'y mets 1- 1 gros point mais heu, mais heu, alors on est pas tous pareils, hein, la génération nouvelle n'aura peut-être pas notre, hem, notre vision mais heu, pour ma part, oui, c'est important. Mais je l'espère aussi pour eux d'ailleurs, hein, plus que pour moi. <chuckles>
Ouais et puis c'est une question de respect aussi, quoi. Non, c'est sûr Espérons quand même. <laughs> Bon bah super en tout cas la conversation était super instructive j'en ai appris énormément.
Mais je je je je te remercie de m'avoir posé ces questions, c'était, heu, c'était une très bonne discussion, je confirme.
Et bah, avec grand plaisir.